Exatamente. O curso, eu já estou de recesso, né. Começou dia 23, e aí vai até só ao dia 7. Só que aí, que que acontece, agora final de semana, vai chegar também a família da minha esposa. Então vai chegar o os pais dela vão chegar, e a tia.
Ah. Hum, tá. Uhum. Hum, entendi. Hum. Ah, e é motivo a mais, então, pra você mostrar a cidade. Eles já conhecem a cidade? Já conhecem a região?
Ai. Hum. Não, vai ser a primeira vez até que eles saem do Brasil, então estão bem empolgados, né. E aí a gente ela aproveitou e pegou férias também. Oi?
Ai, que legal. Claro, e vo de vocês também, né. Aham. E aí a ansiedade de vocês, né, de recebê-los também, né.
Ex exatamente. Com certeza, né, porque a gente fica aqui, aí fica sozinho, sem sem família, então vai ser bem legal deles virem. E aí a minha esposa também tirou férias, né, nesse período, então ela vai vai ficar um bom tempo aí, vai conseguir aproveitar com eles. E a ideia é essa, pelo menos a minha 1ª semana de janeiro vai ser uma semana completamente tranquila. Tem tem trabalho, só p só pensando no lazer, sem estudar também. Então, eu estou ansioso a querer
Sim. Sim. Ai Ah. Ai, que legal. Nossa, é Ah, isso é ótimo. Ai, nossa, faz muito bem isso, viu. <laughs> Principalmente quando você recebe, né, a família, né. As pessoas que moram longe, né, que saem Brasil pra morar em outro lugar, sentem muita falta, né. Imagino que você você falou que está na Alemanha, né, e, muito frio aí agora também, né, aí dá aquela coisa, assim, de não querer sair de casa, né, ou você costuma sair de boa, assim, com frio? <laughs> Como que é?
É. É bom, né. Verdade. Com certeza. Uhum. Hum. Então, eu vou vou vou te falar, eu vou eu vou precisar <chuckles> sair, né, porque eu eu vou querer sair. Vou tá de férias, eu não quero descansar não, eu quero quero ir pra rua.
É agora vai, né. <chuckles> Sim. Mas a sua ideia viajar pra um lugar um pouco mais longe, porque, eh, na Europa toda tá tá frio agora, mas tem alguns lugares menos frios, né, assim, eh, você tem essa intenção de
É. Exato. Não, a ideia a ideia não é fazer viagem fora daqui na Alemanha não, a ideia é realmente fazer passeios aqui dentro, até porque, assim, eh, eu falei, né, que eu estou aqui no no 2º ano. No 1º ano, a gente não aproveitou aquela facilidade que a gente tem aqui de viajar, que é b é barato, e tudo mais, né, a gente é um primeiro momento de adaptação, então acabou que a gente não não aproveitou, mas no início desse ano a gente já já deu um aproveitada boa, a gente conheceu alguns lugares, mas da Alemanha não, a gente não andou aqui por dentro da Alemanha. Então a ideia seria fazer isso, porque a aqui tem uma uma outra facilidade também, que é a questão do do trem. A gente paga apenas 58 €, e aí a gente anda com todo o transporte público da da Alemanha, a gente consegue pegar trem várias vezes e pra várias cidades, né, então
É ficar por aí. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Hum. Uau. Ah, que legal isso, nossa. Aham.
a ideia é essa.